Ero interessata oggi a chiederti, nel tuo caso, nella tua vita come scegli la nuova musica e se hai dei trucchi?
Allora scegliere nuova musica è un processo comunque che può capitare, però se vai a ricercare nuova musica, secondo me i metodi migliori sono: un po' affidarsi alle piattaforme di streaming, però nel modo corretto, nel senso che non bisogna farsi guidare troppo da le playlist quelle più commerciali, quelle più, somma anche ascoltate, quelle che mettono insieme un po' le canzoni che sono già molto conosciute, perché comunque parte che se ascolti un po' musica magari le hai già sentite, e quindi bisogna più affidarsi magari a playlist del tuo genere che ti piace, magari gestite mh
Okay. Ma intendi anche ad esempio mhmm, perché, mhmm, di solito ti danno dei consigliati in base all'ascolto che tu fai. Quindi tu dici di non guardare quelle playlist consigliate, o in generale, non so, le 50 canzoni più ascoltate in Italia?
Allora sì, intendo general ade adesso sto mettendo quelle proprio generali, cioè s lì quelli quello che hai detto te, le 50 più ascoltate, quelle lì proprio, la playlist quella diciamo cioè di tra virgolette “peggiore” perché comunque, cioè è musica già famosissima e magari se ascolti la radio l'hai già sentita, oppure sui social. Quindi sì, no comunque anche evitare tutte quelle playlist anche, canzoni rap italiane che van di moda no, quelle quelle robe lì, cioè di andare più su playlist magari anche gestite da persone, si cioè che non lavorano a Spotify no, playlist pubbliche
Okay. La peggiore. Okay. Okay. Okay.
ehm, e q e quindi che aggiornano magari andare per trovare perché comunque ci sono delle playlist rimangono sempre le stesse; se trovi una playlist gestita da qualcuno che lo fa magari per sé, poi la mette pubblica quindi puoi ascoltarla anche te, quello è un po' il metodo migliore se trovi qualcuno che che a cui piace molto il genere.
Ah, okay. E come fai a cercarli questi questi nominativi? Nel senso che essendo persone comuni, cioè non sono pubblicizzate come si fa poi a trovarle, seguirle?
Beh ehm, di solito se sono intelligenti queste persone che gestiscono le playlist mettono un nome che se cerchi una parola chiave tipo "rap italiano", così, ti esce un po' tra in generale comunque esce. Poi mette le mette in ordine in base a quanti ascoltatori hanno, quante da quanto ci sono queste playlist, quante canzoni hanno. Quindi più hai una playlist completa e aggiornata e ovviamente hai anche un buon seguito, ovviamente più uscirà come primo risultato, quindi comunque anche, è un po' perché tant mhmm, spesso comunque serve un po' di pubblicità dietro una playlist, per comunque ci puoi anche guadagnare gestendo una playlist perché degli artisti che ti pagano per entrare nella tua playlist, se è una playlist, comunque seguita, e comunque conviene a entrambi. Quindi sicuramente, ehm, è un consiglio che do se vuoi sc se si vuole scoprire nuova musica e comunque lo utilizzo anch'io, però comunque chi g ges gestisce queste playlist lo può fare per sé, però se poi effettivamente è una playlist di qualità può anche guadagnarci qualcosa.
Ah, okay. Okay. Ah! Okay. Ah, okay, perché giustamente, ehm, porta pubblicità alle persone, cioè, agli artisti che lui inserisce all'interno della sua playlist, giusto?
Esatto, sì, esatto.
Okay, e quindi l e mi hai detto l'utilizzo di queste playlist, però ad esempio, mhmm, non so, mi viene in mente dal vivo, magari andando a qualche concerto, confrontandosi su un certo genere, potrebbero essere anche queste delle idee che usi? O semplicemente preferisci lo streaming?
Ehm, non non ho capito bene la domanda, in che senso a un concerto queste playlist?
Nel senso che magari, non so, seguendo una un tuo artista vai ad un concerto che, non so, penso che ogni artista abbia più o meno un genere di riferimento, e conoscendo persone nuove magari vi dite, non so: “Hai sentito anche di questo artista, hai visto che è uscito l'album di”, e magari inizi a conoscere nuovi artisti, sempre del genere che ti piace.
Mh-mh. Mh. Ah beh, certo, no, per scoprire se frequenti, comunque, bei locali, discoteche, comunque festival, soprattutto eh, eh, sì, a scoprire nuova musica è molto cioè è molto semplice, perché puoi, o socializzare con qualcuno, e solitamente se quel qualcuno è in quel posto, o comunque in quel palco, o in un festival, e sta ascoltando quell'artista vuol dire che un minimo interessa; quindi, se interessa anche a te l'artista, avete un po' un gusto, che si può si può trovare, no, tra tra voi 2. Quindi, sicuramente, cioè si può avere una discussione, che è interessante, in questo ambito musicale. A me, non è che capita spessissimo, comunque frequento, normalmente
Okay. Eh, quali sono i modi più esatto, quelli che usi più frequentemente? Mi hai detto lo streaming e ce ne sono altri, poi?
Mh. E sicuramente i metodi più diciamo, semplici per trovare musiche più efficienti, sono appunto tutte le piattaforme di streaming, magari, principalmente Spotify e SoundCloud, e poi, tutti i social, perché comunque i social danno danno tanta visibilità, a tanti artisti, poi ovviamente il problema dei social è anche che, innanzitutto, devi crearti te il giusto algoritmo, che ti consiglia le giuste cose. E poi, sui social, rispetto a Spotify, per esempio, non c'è un filtro, che filtra le canzoni non di qualità abbastanza alta. Cioè, è proprio a canzoni di qualità, industria di di industria, no, pari all'industria musicale, e hanno quel quel sound che, è competitivo da quelle che non non lo hanno. Quindi sui social c'è tutto, cioè, puoi mettere puoi mettere un video di te che produci una canzone, e della tua canzone finita, ed è una canzone che suona molto male rispetto ad altre che alle canzoni quelle più famose, più conosciute del tuo genere. Invece Spotify per poter mettere una canzone, innanzitutto, deve rispettare certi limiti, e comunque e non sono così tanto rist cioè, comunque sono abbastanza ampi; però devi comunque anche pagare, o comunque, devi essere devi aver firmato con un'etichetta, e quindi, ehm, sei hai musica non di qualità, più difficile, che finisci su Spotify.
Okay. Okay. Ah, okay. Ah-ah, okay. Okay. Ah, okay. Certo. Ho capito, e ad esempio, una mhmm, cioè, mhmm, dai social o in streaming, eccetera, una delle scoperte più recenti che hai fatto, che magari ti ha stupito, che ti ha
Mh.
che ti sei detto: "Come ho fatto a non conoscerlo già prima?!"
Beh, allora allora, sì, è proprio recentissime, non non molto, però, nel fai nell'ultimo anno, diciamo, quella principale, è stata beh, allora, no, Holy Priest l'ho scoperto che è un deejay che fa techno, l'ho scoperto, sì, un po' più di 1 annetto fa.
Mh. Okay.
Diciamo lui è stata la mia la mia scoperta principale dell'ultimo dell'ultimo periodo, prendendolo un po' alla larga. Comunque, mi ha un po' aperto tutto il mondo della della techno industriale. Ehm, già conoscevo, però non è che l'ascoltavo molto, e lui l'ha un po'
Okay. Cioè, quindi ti ha dato okay.
l'ha un po' modernizzata diciamo, perché comunque, la la techno industriale, ha sempre suonato, prima appunto di che scoprissi Holy Priest, quello che, ehm, ascoltavo era molto, comunque, stile 2000, 2005, proprio, quella techno molto, mhmm, ambient, mhmm, rumorosa, un po', mhmm, cioè non molto chiara; cioè, era molto u un rumble, si dice, quindi, tan tanti suoni, e un po' rimbombano, ecco. Invece è riuscito a a migliorare un po' questa questo stile, renderlo più più moderno, più tagliente, no; ehm, sicuramente mantenendo, però, quella potenza industriale, no, del del peak, quello industriale, proprio che cioè, peak proprio duro, no. E e quindi
Okay. Okay. Quindi l'hai scoperto e poi hai approfondito di più, nel senso che magari l'hai sentito dove? Sui social? Com'è che hai fatto a trovarlo?
Su Instagram, sì, l'ho scoperto su su Instagram, perché lui, praticamente vabbè, ha iniziato praticamente, il suo primo video ha cominciato a fare un po' una campagna, no, di p anche pubblicità, proprio, pagando, un po' investendo in questo o in in questo in questo, poi, percorso.
Okay. Quello che mi dicevi della visibilità del avere farsi la pubblicità giusta, okay.
Beh, quello, qui, è fondamentale, assolutamente. Lui, è riuscito a, mhmm a aveva, innanzitutto, dei video di qualità, registrati bene, di lui che magari era deejay set e suonava, e praticamente lui ha messo questi video, coi cioè, video brevi, comunque, no, per Instagram, e gli ha dato una pubblicità, ha investito un po' nella campagna, e sono andati molto bene questi video. Io praticamente, il suo primo video, che è andato molto bene del suo profilo, mi è uscito anche a me, perché comunque mi fai la pubblicità giusta, esce un po' nel nel feed di Instagram, di tutti quelli che ascoltano un po' techno, ascoltano musica elettronica, no. Quindi niente, io ho visto questo video, sono mi ha incuriosito da subito perché, secondo me, le sue produzioni sono molto buone, molto valide, ha una buona qualità, cioè suonano molto, molto forti, molto potenti, a me danno molto in palestra, le ascolto, no, mi danno la caric
Mh. Okay. E Quindi, non è che era nuovo, nel senso che, ehm, aveva iniziato da far da poco musica; semplicemente faceva musica già da tempo, ma non era riuscito a farsi conoscere.
Ah, sì, assolutamen mah, di solito quando, comunque, un artista viene viene scoperto, sui social per esempio, è comunque un artista che, minimo, se diventa famoso e conosciuto nel suo settore, suona da 5-6-7 anni.
Okay.
Beh, dai 5 in su, ti direi, perché comunque, lui adesso credo che più o meno musica mhmm, eh, la sua musica su Spotify, la sua più vecchia è tipo del 2019-2018; però sicuramente lui produceva già da prima. Son tanti artisti che
Okay, quindi 7 anni; okay.
eh, dai, sono artisti che, mhmm, tipo anche famosissimi, anche, prendi David Guetta, Calvin Harris, comunque, sono i deejay più conosciuti della musica elettronica, che adesso hanno 180-70 milioni di ascoltatori mensili, comunque, prima di essere scoperti, ave hanno avuto almeno 10 anni di anonimato, o comunque che suonavano, in locali locali normali, e
Erto. E quando hai fatto questa scoperta qui, che hai scoperto questo artista, no, che mi hai detto che ti ha aperto un po' <chuckles> un mondo, che è stata la tua scoperta più epica in questo campo, che cosa hai fatto? Hai con cioè, immagino che tu abbia delle delle amicizie che, comunque, abbiano più o meno i tuoi stessi gusti musicali anche, no, o comunque persone con cui ti rapporti. Hai subito fatto super pubblicità, o te lo sei tenuto un po' più per te?
Mh-mh. Allora, beh, i miei amici, si dividono un po' tra quelli che hanno i miei gusti, e quelli che no. Cioè, in senso, c'è un mio dipende, per esempio il mio migliore amico che è abbastanza ci troviamo, e soprattutto sulla techno, tutto quel quel genere lì, ci piace a entrambi. Con lui, sì, ne ho parlato abbastanza abbastanza presto, in senso che io, se ho visto questo video poi son andato io vado direttamente su Spotify, di solito, perché comunque è quella più comoda, quella più più utilizzata, e ho ascoltato un po' le sue tracce, ho guardato un po' poi, a me piace molto anche il suo il suo personaggio, no
Okay. Okay. Ah, okay, proprio quindi non solo la musica che fa. Mh-mh.
proprio il il personaggio che si è creato. Sì, no, se secondo me è veramente cioè, ha una cosa vincente, si è creato un una un un della musica un personaggio vincente, ne ne ne nel commerciale, della techno. Ehm, e niente, no, sì, principalmente la musica, comunque, mi piace perché comunque sono uno che, okay, i personaggi ci possono stare dal punto di vista dei social, poi ovviamente l devi ascoltarli, deve ave devono avere della musica, che ti piace, e che ti riascolti. Quindi niente, sì, e comunque, l'ho l'ho abbastanza condiviso, lo condivido tuttora, se qualcuno mi chiede, cioè, generalmente non è uno dei primi che cito, perché comunque non è il mio deejay preferito in generale, il mio produttore preferito. Però se uno mi chiede, più o meno, la techno, anche solo solo techno, in generale, io lo cito nel nella top 3, almeno, sì. Al momento, sì.
Mh-mh. Certo. Okay. Sì, anche perché in realtà la techno è un genere che, difficilmente, si riesce ad ascoltare, mhmm, viene in mente, ad esempio, in radio, oppure, non so, ai concerti che fanno vedere anche in televisione, eccetera. È un genere che è un po' <smacks lips> e ehm, un po' c non chiu
Sì, un po' più sì, è sempre nato co po' underground
Esatto.
però se adesso sì, devi andare un po' nei posti appositi no, nei locali appositi, festival fat cioè, più di quel genere. Diciamo che la techno però già la musica elettronica comunque di base non è che cioè, sui concerti fan vedere in TV, tranne Gabry Ponte per esempio, è molto difficile che c'è qualcosa di di house, di tech-house, di techno. La techno comunque no, adesso, diciamo la house è il genere un po' più in crescita, proprio mondialmen cioè, globalmente di musica, che è un po' più quella con la musica che senti anche in radio, molto, molto facilmente. La techno è già più un sottogenere che però un po' tutta la musica elettronica sta crescendo molto. La techno comun ci sono dei dei festival in cui, cioè, tu vai anche a vedere i video di di questi queste arene, no. Sono proprio piene di gen cioè, comunque, eh, sono tanti i fan della techno. Sicuramente
Certo. Sì. Che tra l'altro usano anche un sacco di correggimi però se sbaglio, di effetti visivi perché, rispetto ad altre tipologie, ad esempio il pop, dove comunque c'è l'artista che ha, ehm, la crew di ballo, fa delle coreografie, eccetera, la techno, comunque sia, ha uhm, utilizzano invece delle grafiche, anche molto futuristi, quindi effetti visivi con gli schermi, o sbaglio?
Mh-mh. Certo, no, hai assolutamente ragione. Soprattutto Anima, adesso, che è un un deejay italiano, che ha suonato alla sfera di Las Vegas, per esempio, ha da questo il suo il megaschermo, no, alle sue spalle, con appunto tipo i robot che escono in 3D dallo schermo, tutte queste cose qua, poi i i laser, che o sempre stati, soprattutto le luci, no
Okay. Eh, sì, li ho visti, li ho visti. Certo.
tutte queste cose qua vanno ad amplificare la musica, perché comunque, la musica elettronic anche la dubstep, che adesso non so se hai presente, che adesso io non è che la ascolto tantissimo, però è è un po' nata con la dubstep questa cosa del, ehm, tipo dello schermo dietro, e mettono un personaggio, un un qualcosa che va a ritmo, che che colpisce insieme alle batterie della dubstep, e e dà più il senso ancora di capito, di potenza, no, il live, dal dal vivo, a una canzone.
Mh-mh, sì. Certo. Sì, che crea anche una storia, no, perché comunque sia in sono generi in cui, mhmm, generalmente l'artista è fermo, perché è dietro la console e quindi non c'è tantissima interazione, come invece in altri generi dove ci si muove sul palco, si interagisce di più col pubblico. Quindi, mhmm, è hanno creato, secondo me, questo modo che, ehm, come dicevi tu prima, ehm, il la performance che ha fatto Anima, che avevo visto anche io, è proprio una di quelle che ha generato anche un sacco di scalpore, perché vabbè, oltre il fatto che è stata davvero bellissima e apprezzata da quasi tutti, anche i non appassionati al genere, però, e ehm, ha in in ha interagito col pubblico, no, il cioè, il pubblico è riuscito a entrare proprio dentro la sua performance.
Mh-mh. Cert Certo, ma sicuramente, ehm, la cosa degli schermi, sì, è più una cosa nuova, soprattutto Anima è uno di quelli che l'ha più utilizzata. Poi sì, ci sono sempre le le luci le luci son quelle che c'è da da più tempo, anche negli anni '80-'90 tipo al Cocoricò, cioè, ehm, c'erano già tutti i giochi di luce. Adesso invece c'è questa cosa, e secondo me è molto bella, è molto tecnologica e e si rispecchia la musica può può farla suonare anche meglio ma è più un'esperienza, sì.
<snorts> Certo. Certo. Guarda, ti ringrazio per aver condiviso con me tutte queste tue cose, tutte queste tue passioni, perché son state super interessanti da ascoltare, e quindi grazie mille.
È stato un piacere parlare di questo argomento con te, hai fatto delle belle domande, sei molto simpatica, spero avremo altre conversazioni in futuro, buona giornata, ciao.
Grazie mille.